คือวันเนี้ยเราเองอะค่ะ มีเรื่องจะปรึกษา คือว่า เราอะกำลังทำธุรกิจอยู่ตัวหนึ่ง เอาง่าย ๆ เรียกว่า สตาร์ตอัป เลยอะค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยค่ะ ปัญหาของ สตาร์ตอัป อันหนึ่งอะค่ะ ก็คือเรื่องของการสร้างทีมที่เหมาะสมกับธุรกิจที่มันเป็น สตาร์ตอัป ก็เลยจะต้องปรึกษาคุณวันนี้เนี่ยแหละค่ะว่า เอ๊ะ คำว่าการสร้างทีมที่เหมาะสมกับเนื้องาน เอ่อ ที่มันเป็น สตาร์ตอัป เนี่ย มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? พร้อมที่จะขอคำแนะนำ แล้วก็ เอ่อ คำชมเนี่ยพร้อมเลยนะคะ อันนี้สะดวกอยู่นะคะ?
อืม ค่ะ อืม ได้เลยค่ะ อ่า หญิง อย่างนี้นะคะ ต้องขออนุญาตสอบถามก่อนว่า ธุรกิจ สตาร์ตอัป ของทางคุณอะค่ะ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไร? แล้วก็อยากจะทราบถึงเป้าหมายของคุณค่ะ ในการที่จะสร้างทีมเนี่ยมีเป้าหมายยังไงบ้างคะ?
ก็เป็น ธุรกิจที่ เอ่อ เรากำลังจะทำ สถาบันเสริมความงาม เอาง่ายก็คลินิกเสริมความงามนี่แหละ ถ้าพูดหรู ๆ หน่อยก็เป็นสถาบัน แต่ถ้าบ้าน ๆ หน่อย ก็คือคลินิกเสริมความงามนี่แหละค่ะ ถามว่าเป้าหมายของเราคืออะไร? ก็คือ ในทีมอะค่ะ ต้องใช้คำว่าในทีมนั้นอะ แค่มองตาก็รู้กันแล้วว่า ใครทำอะไร อย่างเช่น ลูกค้ามา 1 คนปุ๊บ ไม่ต้องบอกหรือไม่ต้องเกี่ยงกันน่ะ ทุกคนจะปรี่เข้าเพื่อไปรับลูกค้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอรับลูกค้าเสร็จปุ๊บ อะ พาลูกค้าไปเคาน์เตอร์เสร็จ หลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ้าว เชิญนั่งก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจัดคิวให้พบกับคุณหมอ มีปัญหาทางเรื่อง ด้านไหนบ้างคะ อะไรอย่างเงี้ย ก็ลง ช่วงลงทะเบียน แล้วก็แค่คนนั้นก็ต้องแบบ เอ่อ ทวน ความต้องการของลูกค้าอีกทีหนึ่งในช่วงที่รอคุณหมอ แบบเนี้ยค่ะ แล้วหลังจากนั้น ก็ อะ คือ ก็ไปบอกคุณหมอ ช่วงที่บอกคุณหมอ แล้วก็บอก "สักครู่นะคะ เดี๋ยวว่า เอ่อ ใกล้จะถึงคิวแล้ว" เหมือน เหมือน เหมือนการบริการ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ไปคุยกับคุณหมอ พอคุยกับหมอปุ๊บ ก็บอกคุณหมอเบื้องต้นว่า เอ่อ "คุณพี่เนี้ยเขาชื่อนี้นะคะ เอ่อ สิ่งที่คุณพี่เขามีความกังวล คือเรื่องนี้ ๆ ๆ ๆ นะคะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็ให้คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยอะค่ะ เอ่อ แล้วก็นี่แหละ คือเอาง่าย ๆ ว่า ทีมอะต้องใช้คำว่าทีมเวิร์กด้วย คือ ทุกคนไม่ต้องเกี่ยงกันอะ เห็นปุ๊บ ก็คือ ปรี่เข้าไปรับลูกค้าเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วทุกคนต้องรู้ว่าหน้าที่ใคร ทำอะไร? เมื่อไหร่? ยังไง? ตอนไหน?
อืม อืม อา อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เห็นภาพได้ชัดเจนเลยค่ะ ขอบคุณที่เร่าให้ฟังนะคะ แบบนี้นะคะก็ต้องสอบถามเล็กน้อยค่ะว่า ตอนนี้ค่ะ คุณมีทีมอยู่ อ่า สมาชิกในทีมเนี่ย มีประมาณกี่คน? แล้วก็แต่ละคนเนี่ยค่ะ ทำหน้าที่อะไรบ้างเหรอคะ?
อือฮึ ก็จะมีทั้งหมดอยู่ 5 คนน่ะค่ะ ก็คนแรกเลยก็จะเป็น เอ่อ เขาเรียกแอดมินเนาะ ที่ ที่อยู่ ที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยอะค่ะ ที่จะต้องแบบมาลงทะเบียนแล้วก็ นะคะ
อืม
2 คนก็จะเป็นเซลล์ ที่ไว้เชียร์งานกับลูกค้าว่า "เออ ลูกค้าถ้าผิวแบบนี้เนี่ย อ่า สิ่งที่เหมาะสมกับลูกค้า ตึ๊ด ๆ ๆ ขออนุญาตอธิบายเบื้องต้นก่อนนะคะ ก่อนที่จะพบกับคุณหมอ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีก 2 คน ก็คือ อยู่ในห้องหัตถกรรม หัตถกรรมก็หมายความว่า เอ่อ ยิงเลเซอร์ ทำทรีตเม้นท์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สั่ว เอ่อ เหมือนประทินผิวก็แล้วแต่ อะไรประมาณนี้ค่ะ นี่แหละ 5 คนก็กำลังดีอยู่อะค่ะ นี่ อันนี้ก็คือทีม แต่ถ้ารวมเราด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าของ สตาร์ตอัป ก็จะเป็นคนที่ 6 อะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ ถือว่าเป็นทีมที่ฟังดูแล้วเนี่ย ก็ต่างคนเนี่ย ก็ต้องมีทักษะเฉพาะตัวในการที่จะให้การบริการลูกค้าเลยนะคะ แบบนี้ค่ะว่า อ่า ในตอนเนี้ยอะค่ะ ต้องสอบถามว่า คุณน่ะค่ะ ต้องการทักษะ หรือบทบาทแบบไหนเป็นพิเศษที่จะ เอ่อ เหมาะสมสำหรับเป้าหมายในตอนนี้เหรอคะ ที่แบบว่า คุณมองว่า ทักษะนี้เนี่ย ควรมีเพิ่มเติม หรือควรพัฒนาแบบบุคลากรน่ะค่ะ
อือฮึ ก็ เรื่องของ การทำงานเป็นทีมอะค่ะ สิ่งที่ คาดหวังมากที่สุด เพราะว่า ถ้าทุกคนทำงานเป็นทีมอะ คือไม่เกี่ยงกันน่ะค่ะ รู้หน้าที่ของตัวเอง ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี้ย ใครมีหน้าที่อะไร คือทำตามหน้าที่ของตัวเอง เพราะว่าถ้าลูกค้าเข้ามาปุ๊บ เซลส์จะต้องเจอลูกค้าก่อน แล้วเซลส์จะต้องพาไปหาแอดมินเพื่อไปลงทะเบียน แล้วเซลส์ก็ต้องดูแลลูกค้าต่อ จนกว่า เอ่อ จะไปพบคุณหมอ ตอนที่ไปพบคุณหมอ เซลส์ก็ต้องเข้าไปพบคุณหมอด้วย เพราะว่าจะต้องเป็นพี่เลี้ยง แล้วหลัง หลังจากนั้นก็ รอว่า โอเค จะเป็นฉีด เอ่อ ร้อยไหม botox ใด ๆ ก็ตาม สมมติว่า ไม่ใช่รอ ไม่ใช่ botox โอเค ก็ไม่ต้องใช้คุณหมอ อาจจะเป็นเพ่อ เอ่อ พ พวกทำ ทรีตเมนต์ ก็สามารถไปที่ห้อง ทรีตเมนต์ เพราะว่ามีคนรอแล้วอยู่ 2 อย่างเงี้ยค่ะ นี่แหละ ก็หมายถึงว่า การรับต่องานเนี่ย สามารถทำได้อย่างราบรื่นเนี่ย คือคุณสมบัติสิ่งที่เราอะต้องการมากที่สุดเลยอะค่ะ
อืม อืม อืม เข้าใจเลยนะคะว่า แบบนี้ค่ะว่า ทักษะแต่ละอย่างเนี่ย ก็มีความ เอ่อ เฉพาะบุคคลด้วยนะคะ อย่างนี้ค่ะ ก็อาจจะต้องสอบถามทางคุณเล็กน้อยนะคะ ด้วยความที่คุณเป็น อ่า หัวหน้า สตาร์ตอัป หรือเป็นเจ้าของ อ่า กิจการ แบบเนี้ย ต้องสอบถามว่า คุณมีการ เอ่อ พูดคุยหรือการพัฒนาแบบว่ารายละบุคคลไหมคะว่า ทักษะของแต่ละคนเนี่ย ควรที่จะ อ่า พัฒนาตรงไหน? หรือว่าคนในทีมอะค่ะ มีข้อบกพร่องตรงไหนที่คุณเห็นได้ชัดบ้างไหมคะ? ที่คุณรู้สึกกำลังหนักใจอยู่ แบบเนี้ยค่ะ
อือฮึ อือฮึ ก็พูดถึง ยังอะค่ะ ถามว่าพัฒนาอะไร ทั้งหมดอะ ด้วยความที่มันเป็นคลินิกเสริมความงามอะ คือบุคลิกภาพอะค่ะ แล้วก็เรื่องของน้ำเสียง ค คือ คือ บุ เอา มันก็จะรวมอยู่ในบุคลิกภาพอะ เพราะว่าเป็นด่านแรกอะค่ะ ที่จะต้องต้อนรับอะค่ะ มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือบุคลิกภาพกับน้ำเสียงที่แสดงออกถึงการบริการลูกค้าค่ะ คือ เหมือนพร้อมใส่ใจอะ เอ่อ เอาง่าย ๆ ว่าลูกค้าเปิดประตูเข้ามา เหมือนแทบจะอุ้มลูกค้าเลย อะไรเงี้ย เขาเรียกอะไรนะ เอ่อ ภาษาเซลส์เขาเรียกอะไร ลูกค้าคือพระเจ้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละ สิ่งที่เราอะคาดหวังไว้อะค่ะ
อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ จากที่คุณได้คะ คาดหวังเอาไว้แบบเนี้ยค่ะ คุณเคยแบบว่ามีการแบบว่าเข้ามาสังเกตุบ้างไหมคะว่า อ่า ในการทำงานของบุคลากรของคุณน่ะค่ะ เอ่อ ในตอนที่คุณอยู่เนี่ย เขาอาจจะทำงานได้ดี แต่ว่าพอตอนที่คุณไม่อยู่แล้วเนี่ย เอ่อ พฤติกรรมในการทำงานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไร? คุณเคยแบบว่ามาสืบบ้างไหมคะว่า อุ๊ย! แบบว่าเขายังบริการดีหรือเปล่า? หรือมีการถามไถ่ลูกค้าแบบเนี้ยค่ะ ที่เข้ามาใช้บริการว่า เอ่อ ใช้บริการแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ? เหมือนแบบว่าขอความคิดเห็นจากลูกค้าแบบเนี้ยส่วนหนึ่งอะค่ะ
อืม ก็ถ้ากับลูกค้าเนี่ย ก็ไม่เคยถาม แต่ว่า เราเองอะ ดูได้จากไหน เราดูได้จากกล้องวงจรปิดอะค่ะ ที่ ที่เราติดไว้อะค่ะ อันนี้เนี่ย เราก็เห็นทุกคนใน ณ วันที่เราไม่ได้อยู่อะนะคะ หรือแยง ยังไม่ได้เข้า เอ่อ คลินิกอะค่ะ สิ่งที่เราเห็น ก็คือ ทุกคนก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองอะได้ดีมาก เหตุผลทำไมทุกคนถึงทำ ทำ ทำตามหน้าที่ของตัวเองได้ดีมาก เพราะว่า มันมีโบนัสอยู่ในนั้น กับยอดที่ เข้ามาที่ร้านน่ะค่ะ คือถ้ายอดเท่านี้เนี่ย เอ่อ มันจะได้ เราอะจะตัดให้ทั้งทีมขาย ทั้ง ทั้ง พนักงานทั้งหมดของ 5 คนน่ะ มันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์? แล้วเขาก็จะมีถัวเฉลี่ยไปแบ่งกัน กันอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น ก็คือ ยอดกำไรทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมมติว่า เอ่อ
อืม อืม
เหลืออยู่ 100,000 เขาก็จะได้แบบ
ค่ะ
5 เปอร์เซ็นต์ ของ 100,000 ก็เอาตรงนั้นล่ะค่ะ มาหาร มันก็ เป็นผลประโยชน์ของทุกคนด้วยเช่นกันน่ะค่ะ คือ มันก็เลยทำให้เราเห็นเลยว่า ทุกคนน่ะคีบลูกค้าไว้ ทุกคนปิดการขาย เพราะว่าทุกคนมีผลประโยชน์กับยอดขาย กับลูกค้าที่เข้ามาอะ เพราะว่าอันเนี้ยเราดูจากกล้องวงจรปิดด้วย มันก็เลยจะตัดปัญหาเรื่องของตรงนี้อะค่ะ ดังนั้นเนี่ย ถามว่า การสร้างทีมที่เหมาะสมที่สุดในมุมของเราอะ คือ ทำยังไงก็ได้ให้เขาอะรักงานบริการ รักในสิ่งที่เขาทำอะ อันนี้เนี่ยเราคิดว่า เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดอะค่ะ อันนี้เนี่ยเห็นด้วยกับเราไหมอะคะ? หรือว่ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมบ้างไหมอะคะ?
อืม อืม อ๋อ ก็จากที่ฟังมาเนี่ยก็ถือว่า คุณเป็นคนที่ใส่ใจลูกน้อง แล้วก็จากที่ฟังมาเนี่ยลูกน้องของคุณ หรือคนในทีมของคุณน่ะ ก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเลยค่ะ แบบนี้นะคะในเรื่องของการ ค แนะนำเนี่ยอาจจะแนะนำได้บ้างเล็กน้อยค่ะ อาจจะเป็นในเรื่องของเซอร์วิซพิเศษสำหรับ อ่า เอ่อ ลูกค้าแบบเนี้ยค่ะ เพื่อให้เขาได้รับบริการได้อย่างพึงพอใจค่ะ เพราะว่านอกจากคำพูดที่ อ่า พูดได้ดีแล้วเนี่ย อาจจะเป็น เอ่อ เซอร์วิซเล็ก ๆ ค่ะ เมื่อเชิญลูกค้านั่งเนี่ย ก็ ในคลินิกของเราเนี่ย ก็อาจจะมีเซอร์วิซเล็กน้อยเพื่อให้ เอ่อ ลูกค้าของเราได้รับบริการน่ะค่ะ เช่น แบบว่าน้ำเปล่าฟรี หรือว่าน้ำ ขนมเล็ก ๆ น้อย ๆ เนี่ยฟรี เพราะว่าลูกค้าเนี่ย ก็น่าจะรู้สึกแบบว่าดีขึ้นบ้าง แล้วก็ทำให้ อ่า ลูกน้องของเราเนี่ย หรือคนในทีมของเราเนี่ย ก็รู้สึกดีขึ้นไปด้วย แล้วก็มีการบริการเพิ่มเติมแบบเนี้ย ก็น่าจะเป็นการที่ดีเหมือนกันค่ะ
อืม อืม อืม ค่ะ ก็ขอบคุณนะคะ แล้วพอมีอะไรจะแนะนำให้เราเพิ่มอีกไหมคะ? นอกจากตรง ตรงนี้แล้วอะค่ะ เพื่อให้ทีมของเรา เขาเรียกว่าอะไรนะ มีความเป็นทีม มีความแข็งแกร่งมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จากที่เราคุยกันมีตรงไหนที่เป็นจุดบอดของเราอะ ยินดีรับฟังเลยนะคะ เราจะได้เอาไปบริหารทีม แล้วก็สร้างทีมของเราได้เลยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม ทั้งนี้เนี่ย เพราะว่าพอเห็นโบนัสเนี่ย ก็มีแรงจูงใจแน่นอนค่ะ แต่หากว่าเราอยากสร้าง หรือเสริมสร้าง อ่า ความแข็งแกร่งเนี่ย หรือการอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ย เราอาจจะมีการแบบว่าจัดทริปพนักงานเล็ก ๆ ก็ได้นะคะ เช่น การแบบว่าเลี้ยงอาหาร ไปกินอาหารด้วยกัน หรือมีทริปที่แบบว่า อ่า ไปออกทริปด้วยกัน แล้วก็ใช้เวลาร่วมกัน แบบว่าได้พูดคุย ได้แชร์ประสบการณ์ แบบเนี้ย ก็น่าจะทำให้เราเป็นทีมเวิร์ก แล้วก็เป็นทีมที่สนิทกันมากขึ้นค่ะ
อืม อ๋อ อืม ก็คือให้ทุกคนน่ะมีเวลาอยู่ร่วมกันน่ะให้มันเยอะขึ้น ทุกคนก็จะได้ เอ่อ รู้ตัวตน แล้วก็รู้นิสัยของกันมากขึ้น เพื่อทุกคนก็จะได้เข้ากันได้มากขึ้น ใช่ไหมคะ? เหมือนกับว่า โอเค ก คนนี้อะชอบสีแดง อ๋อ พอเพื่อนรู้ว่า "เออ เธอชอบสีแดงเหรอ?" เวลาที่เห็นอะไรปุ๊บ อาจจะซื้อของที่เป็นสีแดงให้กับเพื่อนคนนี้ อันนี้อะคล้าย ๆ เป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ย?
ใช่ค่ะ ใช่เลย ใช่ค่ะ ก็คือเป็นการรู้เขารู้เรา ก็จะทำให้สนิท แล้วก็ทำงานด้วยกันง่ายมากขึ้นค่ะ
อืม เข้าใจแล้วอะค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคำแนะนำ เดี๋ยวเราจะนำไปประยุกต์ใช้กับทีมของเราด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ